Sì, sì, sì, ehm, poi l l le le paste quelle che m mangi per le per le feste, da noi sono gli anelletti al forno. La nostra pasta al forno è fatta di anelletti, non abbiamo le lasagne. E le lasagne le abbiamo utilizzate dopo per ovviamente per influssi di altre regioni, ibridazione
Ah, da Certo. Certo. Beh, buoni però, eh!
Eh sì, sì.
Eh, gli anelletti. <chuckles>
Sì, la nostra pasta al forno è il timballo fatto co' gli anelletti che io, mhmm, da quando sono diventata vegetariana ho rivisitato in chiave in chiave vegetariana, chiaramente, con il ragù di soia anziché quello normale, però, ecco.
E Beh, per adesso ci sono un sacco di prodotti che sono molto devo dire che non ti fanno rimpiangere la mancanza di niente.
No, no, fondamentalmente sì, adesso è un'epoca in cui ci si può ritenere fortunati perché c'è tanta varietà, tanti prodotti, appunto, con cui sostituire. E quindi sì, pasta.
Ma sì, poi non fa neanche bene, ecco, mangiar sempre la carne, quindi va bene così.
Eh. <exhales> Va bene così. Ehm
Ah, io non l'ho mangiata per 8 anni, e sono ancora qui. Ogni tanto mi capita di Sì. No, noi non siam dei grandi mangiatori di carn più qualche volta il pesce quello sì, perché abitiamo anche noi sul mare, quindi è facile trovarlo fresco, ecco. Poi
<chuckles> Sono ancora viva. <chuckles> Mh. Sì. Mh-mh. Eh, allora a maggior ragione verrà spontaneo.
Sì, però carne boh, pochissi anche se c'è un ranch qua vicino, se proprio hai v hai voglia quella volta di una bistec Sì, però a parte quello io tipo al supermercato bistecche non ne compro, non ne ho mai comprate. Sarà 20 anni che non compro una bistecca al supermercato. <snorts>
Mh. Mh-mh. Se voleste. Mh, capisco. Mh. Ah, okay, okay, quindi quando le compri forse vai direttamente, non so, dall'allevatore, mi pare di capire? Mh.
Sì. Sì, sì. Abbiamo un ranch proprio qua vicino, ehm, solo che loro, uhm, lo uhm, lo acquisti su ordinazione.
Ti Mh. E vabbè certo non può non può avere la stessa disponibilità di un supermercato.
Cioè No ma lo fa in maniera organica, nel senso che quando abbattono un capo prendono tutte le ordinazioni prima.
Mh. Capisco.
Quindi se non l'hai ordinata rimani senza.
Mh. Mh. Mh. Mh. Mh.
Questo è. E pe però preferisco loro che fanno così piuttosto che, capito, quando arrivi nei supermercati che ci sono quelle quei chilometri d di carne buttata lì, che poi se non viene co consumata viene buttata, ecco. Questo è una cosa che non sopporto.
Sì. Mh. Eh, sì, capisco. Secondo te, ci sono degli ingredienti tipici della cucina italiana che possono essere riutilizzati in piatti internazionali così versatili, molto versatili?
Beh, io penso a tutti i formaggi.
A tuo parere. Okay, effettivament
Nella cucina italiana noi siamo ricchissimi di formaggi, secondo me, quelli potrebbero essere utilizzati un po' un p in tutti i tipi di cucine. Altri ingredienti, beh, uhm, tutti vegetali, no?
Mh. Esatt Mh.